Ouais, c'est vrai. En fait, les comme tu dis, les animaux sauvages ils sont impressionnants et les animaux de compagnie, ouais, ils sont mignons.
Tu vois, c'est là le la différence. Ouais, c'est ça. En fait, tu tu te sens oui, c'est ce que je viens te dire, tu te sens ah c'est pas grave <chuckles> et heu, <chuckles> et l'eau, heu, l'eau ça mouille et heu, le feu ça brûle. <laughs> D'eau <laughs> oui en plus mot pour mot c'est pas genre
<laughs> Mot pour mot. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Mais oui! <laughs> J'ai même pas essayé de <laughs>
<chuckles> Ah oui tu avais pas s Ouais non, tu as tu as fait copié collé de de Wikipedia, tu tu l'as dit. <laughs> Ah ça c'est <chuckles> mmh mh, donc, <laughs> qu'est-ce que oui. Je disais qu'en fait, tu te sens tout petit à côté, tu vois, des animaux sauvages. Ils sont hyper impressionnants. C'est comme si, heu, tu vois, tu étais là, heu, dans, je sais je sais pas. <chuckles> Voilà. Au exactement.
<chuckles> Oui. Oui. Gros plagiat quoi, <chuckles> sans pression. <laughs> <laughs> <laughs> <chuckles> Ouais, c'est vrai. Ouais. Ils sont majestueux.
Complèt mais quels critères tu utilises, pour, heu, <chuckles> juger la beauté des animaux?
<chuckles>
<gasps>
Heu <laughs>
<chuckles> Pardon. <chuckles>
<laughs> le critère.
J'avais plus de souffle. <chuckles>
Heu, bah, en fait, quand, heu, quand c'est des animaux qu'on voit rarement, forcément
Mmh. Mmh.
on se dit: «C'est incroyable, parce que c'est rare». Par exemple, ou moi, si je v si je vois une vi <laughs>
<chuckles> <laughs> Quand c'est des animaux qu'on voit rarement, on se dit que c'est rare quand même. <chuckles> Bah oui. <chuckles>
Mais ouais. <laughs> Non, mais par exemple, <laughs> je sais que si, heu, s <laughs>
OK. Pardon, je te laisse <chuckles> dire des évidences. Oui. <laughs> Oui.
J'ai rarement eu l'occasion de voir des girafes par exemple et c'est vrai que je trouve ça incroyable, impressionnant. Parce que et s ouais, c'est ça, c'est super beau et surtout, heu, s avant haut haut et beau. <laughs> Eh bah ouais, moi, je les trouve super beaux
Ouais. Ah c'est super haut, c'est un truc de fou. Non, haut! Haut. Ils sont hauts. Hauts <chuckles> <chuckles> Mais oui.
et hem et c et c ouais et c'est parce que justement, on n'a pas l'occasion de les voir et ça ça les rend, heu, uniques. On se dit, heu ouais.
Ah, tu as buggé? <chuckles> Oui. Ouais. Complètement. Oui, alors que les animaux de compagnie, bon, tu en vois plein. Mais ça empêche pas que quand tu vois un un beau chat angora et tout, heu
Exactement. Après c'est ça, tu es toujours contente.

<chuckles> Mais c'est un animal sauvage.
<chuckles> <laughs> Encore! En fait, c il est mignon! <laughs>
Pauvre porc-épic <chuckles> Mais oui, mais c'est pas un sauvage lui? Si? Moi j moi j'allais te sortir le la loutre <chuckles> mais c'est pas c'est
Bah si! Ah la loutre, heu, non, non, c'est, heu, c'est, hem, c'est quoi? C'est, hem, c'est les morses.
C'est drôle. Mais morse? C'est comme parler en morse?
Heu, ouais, les morses, par contre, c'est pas super beau.
Ah ouais?
Tu sais, l'animal avec les grosses 2 dents, heu, les 2 grosses dents de devant, là?
Ah? Oui, j oui.
Ça, ça me fait peur.
Ah ouais. <gasps>
Mais parce que j'ai vu un film, heu, un film, un genre de thriller, film d'horreur, un peu des 2 et le truc, c'est que dans le film, heu heu, le un gars a été transformé en morse par un genre de tueur en série. Non, en vrai c'est <laughs> dit comme ça, c'est drôle mais franchement, c'est super c'est super traumatisant. <laughs>
<snorts> Mmh. Ouais. <laughs> <chuckles> Oui, c'est bizarre. <laughs> Un un gars a été transformé en morse?
Ouais, faut que je t'é ouais, je t'explique, donc en fait, c'est c'est un un animateur de podcast qui tra qui voyage à travers l'Amérique, heu et enfin pour, heu, pour récupérer des histoires, heu, un peu farfelues et comme ça, il en parle dans son podcast et heu, un jour, il y a un des personnes qui enfin, une des personnes qui devait interviewer qui lui a fait faux bond, enfin, en fait, il est mort tout simplement. Bon, c'est pas trop de sa faute, du coup, il a dû, heu, trouver un plan B et hem, et donc en attendant de trouver un plan B, il va dans un bar pour réfléchir et heu, quand il et et à un moment à un moment dans le bar, il y a des des affiches de personnes et il y a il y a il y a un mec qui a écrit un petit récit de voyage où il se présentait. Il s'est dit: «Ah beh cool, je vais le contacter, il a l'air intéressant» donc il contacte le gars
Ouais. <chuckles> OK. OK. Mmh. Ouais. Mmh. Mmh. <coughs> Ouais. Ouais. Mmh.
et en fait, heu, p il se dit: «Bah, je pourrais l'interviewer», et en fait, il se rend compte enfin, il est vite, heu enfin, en fait, il se fait kidnapper par ce gars c que par ce mec, en fait. Il peut plus sortir de chez lui et le but du gars, c'est de le transformer en morse.
D'accord.

<laughs>
<laughs> En plus, tu lui a dit: «Ouais, moi aussi.»
Moi aussi.
Ouais, tout pareil. <laughs>
Pareil. <laughs>
<laughs> Ouais, donc voilà, mais toi, tu regardes quoi? Le pelage? Ah non, tu m'as dit, du coup, toi aussi? <chuckles>
Mmh, bah moi, je t'ai dit au début, heu heu, j'avais dit quoi, en fonction de la rareté, heu, <chuckles> l'animal.
Ah oui, comme c'est rare, ouais, ouais, ouais, la rareté de de l'animal que c'est rare, ouais,
Ouais. Ouais, et et et même si l'animal, en en lui-même, il est mignon, c'est vrai que, comme on a plus l'habitude de le voir, ben, on le remarque moins, même si on est content.
OK. Mmh. Tout à fait.
<chuckles> Tout à fait. <laughs>
Tout à fait. <chuckles> Tout à fait. A F é, à la fin. <laughs> F A Y? Ah oui! <laughs>
Fay, fay, F A Y. <chuckles>

<laughs> Mais pourquoi? Parce qu'en fait, heu, un ouais, bah, c'est parce que c'est parce qu'un jour, il a fait un naufrage et <laughs> et en fait, il il quand il s'est réveillé, il a été sauvé par un morse
Non, mais et là, <chuckles> une porte au plafond. OK. Non, mais, mais pou pou? Pourquoi? Po qu'est-ce qu'il a avec les morses, pourquoi il a choisit le morse? <chuckles> Bon, laisse tomber! <laughs> Mmh mh. Ah!
et du coup, bah, il a développé cette fascination pour les morses, quoi et heu, apparemment, il il il s'est mis à kidnapper des gens et il les transforme en morse. C'est-à-dire qu'il va les recoudre leur peau, enfin, vraiment faire en sorte qu'ils deviennent un morse, quoi. Je vais pas te décrire le la sc mais c mais, ouais, super traumatisant
D'accord. <chuckles> Mais non! Oh non! Non, mais attends c'est un film d'horreur, quoi?
donc heu, ouais, c'est un film d'horreur un peu mais il y des moments un peu drôles parce que mais j'avoue, c'est hyper, hyper traumatisant. Ouais, non, non, c'est
Ah ouais? Oh! Oui, non, mais toi <laughs>
Bébert c'est le c'est le, hem, le mec avec qui, heu, j'avais fait du lancer de hache qui, hem, <laughs> tout est lié! <laughs> qui m'avait fait regarder ce f
<chuckles> Oui, Oui. Vous allez faire un lancer de morse? <laughs> Mais quoi, vous avez fait quoi avec lui?
<laughs> Voilà, c'est ça. Non, mais parce qu'il on on parlait de film, heu, traumatisant, il m'a dit: «Ah, il faut que tu voies ce film». Et du coup, bah, c <laughs>
Ouais. Ah d'accord! <laughs> Oh, vous étiez bizarre tous les 2. <laughs> Bah, oui. <laughs>
Mais grave! En fait, maintenant que que je maintenant <chuckles> avec du recul, je me rends compte que <laughs>
Faut pas vous <chuckles> faut pas vous mettre en week-end ensemble! Ah, la vache!
du coup, ouais, ouais, ouais, en tout cas, hem, depuis bah, les je trouve que les morses, heu, me font peur et je les trouve pas particulièrement beaux, voilà, pour revenir à nos moutons et toi? <laughs>
Mmh. Bah, oui. Ouais. <laughs> Hem, moi, je trouve certains, en fait, les les animaux de la savanne, les animaux sauvages et tout, je les trouve trop beaux, en fait, ils sont impressionnants, tu vois? J'aimerais trop pouvoir ah ouais, ah mais j'en ai vu, heu, par exemple, il y a un <tsk> il y a un zoo
Mmh mh. C'est vrai, ils sont majestueux!